Sì, certo, c'erano dei professori anzi delle professoresse, in modo più specifico noi avevamo quella di scienze e quella di inglese
Mh-mh. Okay.
che, mhmm, diciamo, non andavano per nient mhmm, no, non andavano per niente d'accordo con la classe, ma perché, mhmm, sia perché spiegavano tutt'e 2 veramente male, cioè magari i concetti li sapevano anche, però spiegavano veramen no, ma spiegavan non capivi niente. Scienze, mhmm, ma lei li sapeva i concetti, però, mhmm, li di cioè lei dava per scontato, diciamo, che tutta la classe sapesse già tutto e ogni volta se gli facevi una domanda, insomma, si arrabbiava. Cioè no, no, no, lei non te la voleva fare, m s cioè non ti voleva rispondere, perché secondo lei la stavi, mhmm, diciamo mettendo no, non offendendo, però restava indietro col programma così, quindi non te la mhmm, veramente non voleva rispondere alle domanda. Ogni volta s quando le facevo una domanda mi guardava malissimo e scocciatissima poi mi rispondeva, ehm
Non interagivano. Okay. Però non ti coinvolgevano. <chuckles> Mh-mh. Tutto praticamente, okay. Si indisponeva. Quasi offendendo, <chuckles> quasi offe ah. Ah. Mh-mh. Quindi praticamente non le interessava creare un rapporto, voleva soltanto andare avanti col programma e non fermarsi.
Mh. Mh, no, per niente, esattamente. Inglese uguale, anche lei non voleva rispondere alle domande, e lei oltretutto non sapeva le cose, cioè lei leggeva tutto sul suo computer No, no, no, lei leggeva la lezione sul suo computer.
Mh-mh. Ah no? <chuckles> L'ingles Ah interessante, cioè praticamente quindi, mhmm, avete studiato inglese fai da te sostanzialmente, perché se lei non era preparat
Mh, sì, sostanzialmente sì.
E quindi, ehm, lo facevate ad esempio attraverso i libri? Come come lo studiavate?